Pegamos, fomos para Bonito, passamos o dia lá, e a gente ia voltar pra meu pai morava em uma cidadezinha perto, voltar para jantar com o meu pai, e os meus e os meus cunhados e irmãs.
Aham. Certo.
Aí a gente estava voltando e, naquela empolgação, né, ele adorou conhecer grutas, e tudo. Voltamos, aí nesse dia, aí eu usei o Google Maps, não sei porquê também.
Uhum. Ai meu Deus. Aham. Ah, entendo.
Aí eu estava usando o Google Maps, e de repente, a gente está dirigindo, dirigindo, dirigindo, e daí entrou em uma estradinha de terra. Aí ele falou assim: "Olha, eu acho que a gente não veio para esse caminho".
Meu Deus. <laughs> Algo de errado não está certo. <laughs>
Eu: "Olha, eu acho que você está certo". Uhum. Exato. Eu falei: "Olha, eu acho que você tem razão. Vamos voltar. Vamos voltar vamos voltar pelo mesmo caminho". A gente estava com bastante tempo, assim, de, eh, de sobra para voltar para casa do meu pai, e começamos a voltar. No que eu estou voltando, eu falei: "Deixa eu co recarregar aqui o mapa, né, para gente ver a rota". E cadê que recarregava? Não t recarregava.
Meu Deus. <laughs> Aham. Certo. Aham. Meu Deus do céu, sinal de internet não no não era bom?
Não. Não tinha sinal de internet.
Meu senhor amado. Como que faz?
Não tinha. E a e a rota que a gente tinha carregado, eu acho que, ah, naquele mi naquele momento que eu fui recarregar, ela apagou.
Aham. Meu Deus, o desespero.
Né. Aí deu um desespero. Porque aí eu estava no meio do nada, e assim, ali é bem próximo do Pantanal, né, aí eu já começava: "Meu Deus do céu, aqui tem onça. <laughs> Aqui tem onça, aqui tem lobo", eu comecei a falar um monte coisa. E ele dava risada. E aí, isso não era nada, de repente que eu olho, a a o carro apita, uma luzinha acende, gasolina
<laughs> Entendo. Gente. <laughs> Meu Deus. Aham. Ai meu pai. Meu Deus do céu. Imagina, sem GPS, sem internet, e sem gasolina, e no meio do mato. <laughs> Hã.
acabando. Sem GPS. E no meio do mato. Daí assim, e aí eu aí eu falei: "Bom, vamos voltar, porque o máximo que pode acontecer é a gente voltar para estrada e alguém passar", porque a gente estava em um lugar meio ermo, você entendeu, não tinha realmente passando. E f e foi o aconteceu, a gente chegou numa numa depois passou uma rotatória, já estava, assim, na rodovia, a gente eu sabia que era rodovia, mas não sabia pra que lado ir. E aí, encostamos o carro, e aí paxo passou um carro e e parou.
E se cerca. Aham. Aham. Entendi. Aham.
E nada de sinal de internet ainda. E passou um carro, aí eu falei expliquei para pessoa, né, e aí nisso, ele ligou o carro, e eu conversei co comecei a conversar com as pessoas, precisando de ajuda, e não sei o quê, aí ele falava assim: "Ó, não é querendo te apressar não, mas a gente está sem gasolina". <laughs>
Meu Deus. Ai Jesus. Sim. Aham. Aham. <laughs> "Não é querendo colocar mais lenha no fogueira, mas tem uma situação aqui".
É.

Eu sei, eu conheço o meu carro, mas eu nunca passei da reserva. Antes de chegar na reserva, eu já eu já colocava gasolina, você entendeu? É.
<laughs> Geralmente é o homem que faz isso, né, chega a reserva e fala: "Não, meu carro aguenta mais 2 dias andando". <laughs>
Sim. É, não, e eu acho que por conta dele dele já ter feito isso várias vezes, que ele disse isso: "Não, esses carros têm tanque realmente assim, eh, grandes, mesmo que, depois que para aparece o 0." E eu sei que a gente ainda rodou ali quase, acho que foi uns 17 quilômetros, sabia, até chegar no posto? Uhum.
Ah. Nossa! Aham. Meu Deus! Nossa, ele estava parcialmente certo, né? <laughs>
É, eu é que estava supernervosa falando: "Meu Deus, a gente está no Pantanal".
Ai, eu imagino, nossa. Meu Deus, imagina o perigo. Assim, porque a mulher ela é mais cautelosa, né? Então quando essas situações acontecem a gente bate o desespero. <laughs>
Uhum. Sim. Nem me fale. Mas deu tudo certo, mas a tecnologia não me salvou nessa hora, porque eu não consegui recarregar o o GPS.
Ai, graças a Deus. É. Nossa, e depois dessas 2 experiências de traição, como dizem o brasileiro: "De 'trairagem'", voc a sua confiança mudou nas re nas nessa nesse tipo de ferramenta? Ou, sei lá, é é fifties fifty, ali você 50, 50?
<chuckles> Exato. Olha, é, eu continuo usando, sabe? Eu sei que eu sei que pode dar errado, mas o que eu faço agora, por exemplo, quando eu coloco quando é um endereço que eu não conheço porque eu uso até para lugares que eu sei aon on eh, como chegar, sabe?
Aham. Aham. O sim, sim.
Mas quando é um lugar que eu não conheço, eu geralmente abro o mapa assim, sabe quando você vê o f o sinal, aí você abre o mapa para ver, para entender a área, para ver se faz sentido, né, porque se você
Entendi. Nossa, meu marido faz muito isso.
De abrir o mapa para ver que lugar que é? Uhum. Porque aí se eu ver que não ter Olha lá, é. Mas é porque você nunca passou por essa experiência, é por isso. <chuckles>
Isso. Aham. Ai, eu vou seguindo só a reto ali. <laughs> Verdade. Ai, meu Deus.
É sério, porque aí se você abre o mapa, se você vê que você está no meio do nada, você sabe que aquele endereço está errado, né?
Aham.

Sim, sim aham, aqueles geralmente é para lembrancinha, né, quando você viaja de um estado, aham.
Isso. Exato. E eu falei: "Ah, vou levar aí imã de geladeira", porque todo mundo que eu queria que eu conhecia no Brasil gostava de imã da geladeira, eu falei: "Ah, então vou levar com presentinho". Mas lembrei, assim, de última hora, já a mala estava pronta, enfim. Beleza, vamos então procurar, e aí ele falou: "Puxa, eu não sei nenhum lugar aqui perto", porque a gente estava, como eu falei na casa da mãe dele, né, até a gente chegou em umas lojinhas por lá mas não achou. Aí ele falou assim: "Vamos colocar eu vou colocar aqui no no Waze algum endereço para gente, eh".
Ah, entendi. Aham. Entendi. Aham. Algum lugar mais próximo, né, que seja disso. Aham.
É, no caminho, era no caminho até para o aeroporto. E beleza, colocou lá, colocou assim, ímã de geladeira próximo de mim, sabe assim? Até foi no Google que ele colocou.
Entendi. <laughs> Que legal, os americanos têm muito isso, né. Near me, alguma coisa próxima assim.
Uhum. Isso, exato. E aí ele pegou e beleza, vamos, a gente viu o endereço, mas era um número, não tinha nome de lugar nem nada.
Ah, entendi.
Aí ele copiou e colou aquilo, né, no Waze, porque ele falou: "Ah, vou colocar no Waze", porque ele gostava do Waze, que o Waze, eh, tirava você da
Sim, mais interativo, né.
sim, mostrava ali, por exemplo, quando tem policial, né. Poxa, quando tem algum acidente. Não que o o Maps não também acho que não faça, mas não avisa de polícia. É, mas eu acho que o ma o Google Maps não sei agora, mas ele não avisava se tinha polícia assim, né, porque daí ele gostava de dar uma corridinha, então, o Waze já avisava.
Aham. Não, é diferente, é uma interface diferente, sim. Sim. <laughs> Velozes e furiosos. <laughs>
Pois é. Então a gente colocou ali no Waze, copiou e colou o endereço e foi. E a gente tá indo tá indo, a gente saiu da pista, né, que a gente estava na pista, e eu falei: "Olha, deve ser algum tipo", sabe esses, eh, shoppings outlets, assim, que fica mais afastado?
Entendi.